Eee, bilmiyorum ki çünkü, eee, bizim büyüdüğümüz şartlarda, eee, daha farklıydı her şey. Emm, üniversiteye gidersen, boş zamanlarında kitap okursan, İngilizce bilirsen çok güzel bir hayatın olacaktı. Eee, işe girersin, 30 yaşına doğru arabanı, evini alırsın, evlenirsin, olurdu. Bunu yapan arkadaşlarım da var ama şu anda geldiğimiz noktada açıkçası bu benim uzun zamandır beklediğim bir noktaydı çünkü kendimi de sorguluyordum, acaba yanlış mı yaptım bu kadar? Hayatımı yaşayayım, hani, çok birikim yapmasam da olur. Oraya dü güven miyim çok fazla, hani, böyle, borsaydı, sürekli kredi çekip yatırım araçları aramaydı gibi böyle şeylerle uğraşmamak bana ne kaybettirecek diye düşünüyordum. Geçtiğimiz hafta, aaa, şu anda artık Londra'da kendi şirketini kurmuş bir arkadaşımla görüştüm, o da benimle aynı zamanda yurt dışına taşınmıştı. Ve çok mutsuz olduğunu gördüm, yani, ben, böyle, hani, heyecanla, emm, nasıl söyleyeyim? Evet.
Hı hı. Evet. Evet. Değil mi, öyle öğretildi. Hı hı. Hı hı. <coughs> Evet. Hı hı. Evet. I hı. Evet. Kendi işini kuran arkadaşın, değil mi? Hani, şu anda bütün o sorumluluk kendisinde ama o Tahmin edebiliyorum nasıl. Muhtemelen stres içinde, e, sürekli çalışmaktan hayatını yaşayamıyor, sürekli para kazanma, şirketini büyütme derdinde. Gibi bir durum söz konusu olduğunu düşünüyorum ama tabii sen söyle.
Aynen öyle. Kesinlikle. Hı hı, hı hı, hı hı. Aynen öyle, çok haklısın. Eee, onun da bana söylediği şey o oldu. "Ben senin gözündeki yaşam sevincini satın alamam ama sen benim cebimdeki parayı kazanabilirsin. Ben onu kaybettim çoktan ve yıllarımı boşa harcıyorum." dedi. Eee, yine çok büyük bir havalimanında, emm, müdür olan bir arkadaşım var, çok yakın bir arkadaşım. O da çok başarılıydı, çok çalıştı ve geçtiğimiz günlerde bana şeyi söyledi, "Kendimi çok boşlukta hissediyorum, sanki bu hayat benim değilmiş gibi." Yani, dedim ki, "Bir tanem ne diyorsun? Sen müdürsün, evin var, araban var, kocan var, kedilerin var. Yani, hayattan şu anda beklediğin ve istediğin bir şey var da alamadın mı? Biraz ona odaklanalım."
Hı hı. A! Evet. Ne kadar Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Biraz da yanılgı o gibi zaten ama yanılgı o gibi çünkü küçükken aileden görülen, işte, çevreden görülen şey hep, işte, "A, araban olsun, evin olsun. Onun için çok çalış." ama sen burada aslında bütün her şeye ulaştıkları zaman da şey diyorlar, "Evet, her şeyim var şu an ama istediğim hayat bu mu gerçekten?"
I hı. Kesinlikle, kesinlikle os onun sorgusuna düşüyorlar.
Sonra bununla yüzleşiyorlar ve bu yüzleşme de onları aslında mutsuzluğa çekiyor gibi. Ama şu an sen önemli olan sen mutlusun şu anda. Aslında maddi güvenliğin de var. Tutkun da aynı tarafta. Festivallerine gidiyorsun, a dışarı çıkıyorsun, f farklı ülkelere gidiyorsun, seyahat ediyorsun. Aslında sen de bu kombinasyonu kurmuşsun gibi. Peki, şu an değiştirmek istediğin bir şey olsaydı, neyi değiştirirdin bu şu anki kombinasyonda?
Hı hı. Hı hı, hı hı.

Seçerdim sanırım, eee, biraz gözü kapalı ama gerçi o şartlarda büyümediğim için de bilemiyorum. Belki, hani, şu anda bir ev alma, eee, gibi bir amacım hiçbir zaman olmadı. Çünkü ailemde herhangi bir güvenlikle alakalı sıkıntım olmadı, hiçbir zaman onların önceliği o olmadı. Zaten evimiz vardı, belki biraz da nasıl yaşadığımızla da alakalı. Çünkü, emm, bakıyorum bazı arkadaşlarım, hani, çok çok başarılı, eee, kötü maddi durumdan gelerek, büyüyerek başarılılar ama erken yaşta evlenmişler, çalışmaya başlamışlar. Eee, geçtiğimiz hafta Hıh. Hı hı.
Hı hı. Evet. Hı. Hı. Evet. Hı hı. Hı. Evet be yani, iii, "arka plan, nereden geldiğin, ailenin durumu da çok belirleyici oluyor." diyorsun, değil mi? Hani, sen arkada bir güven hissediyorsan, ailenin, babanın senin arkanda olduğunu ve belki de bir gün gerçekten paraya sıkışsan bile seni yarı yolda bırakmayacaklarını bilmek aslında sana bir güvence de veriyor ve tutkunun arkasından daha çok koşmanı da sağlıyor gibi.
Kesinlikle, kesinlikle. Evet, çok şükür öyle bir, eee, durum yaşamadım bugüne kadar. Aaa, açıkçası öyle bir durumda kaldığımda da, hani, hayatımda böyle çok zorlandığım bir durum oldu. Aaa, günde 20 saat kadar çalışmaya <chuckles> başladım ve 8 ay boyunca o şekilde devam ettirip, hani, o gereken parayı biriktirip ya devam ettim. Hayır, aslında yaptığım işe ek olarak 1 tane daha iş bulmuştum ve 2 işte çalışıyordum. Aileden para istemek bana çok, eee, tanıdık olan bir şey değil çünkü benim babam, böyle, parayı verdiğinde daha, böyle, hani, kontrol eder, nereye harcadığını kontrol etmek ister. Ben biraz daha ailenin asi çocuğu oldum. Emm, hani, hiç de bugüne kadar sektelemedim, nereye gitmek istediysem gittim, yurt dışı seyahatlerimi yaptım, almam gereken her şeyi aldım. Emm, o gereken sorumluluklar, yerine getirilmesi gerektiğinde o giysiyi giyip, ona göre, eee, çok çok çalışıp oradan yine çıkabiliyorum. Yoksa bu tutkudan kastım; mutlu uyanmak, hayatından mutlu olmak, eee, verdiğin kararları sorgulamamak, "ben ne yapıyorum?" diye sormamak.
Hı hı. O! Kendi işin miydi bu? A hımm. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı, anladım. Yani, senin tutkudan kastın daha çok aslında özgürce istediğini yapabilmek gibi, biraz da. Peki, bu Hı hı, ı hı, eee, peki senin için bunların ikisinin bir kombinasyonu mümkün mü? Ya, bunu bir şekilde kombinleyebilir misin? Hem maddi güvenlik hem de tutkuyu.
Evet, evet. Kesinlikle. Eee